Đúng rồi, thật ra á, ở trong các nước ở trên thế giới mình thấy có cái nước hè à, cũng khá gần thôi của viện của Đông Đông Nam Á à không, Đông Á của mình thôi, là là nước <chuckles> Nhật Bản đó, là họ giữ cái màu nhạc của nó đúng hay luôn. <laughs> Đấy, còn lại thì tất cả các nước khác đều có cái sự ảnh hưởng của của lẫn nhau mà, cho nên là cái điều này cũng không, ờ, tránh khỏi được, và mình thấy cái đó cũng là tốt. Tất nhiên là nên vẫn giữ được cái bản sắc của của âm nhạc của Việt Nam một xíu, một
A, Nhật Bản hả? À, rồi, rồi, rồi, rồi. Ừm. Ừm. Cũng đúng, ơ. Ừm, ừm. Vậy bạn có ủng hộ cái việc là, ờ, pha trộn hai cái bản sắc văn hóa rồi, gọi là, ờ, kết hợp nhạc với nhau á, dạng như là người Việt xong rồi hợp tác với người nước ngoài để những cái, a, ờ, tác phẩm mà hy vọng mà nó sẽ vươn tầm quốc tế. Bạn có nghĩ đây là một cái cách để mà vừa, gọi là, hòa không hòa tan hông?
Mình, ờ, thấy cái đó là một cái điều rất là quan trọng đó bạn. Cái việc mà hòa hợp và không hòa tan đây là cái điều r rất là tốt, tại vì rằng bạn á, phải có những cái cái bài hát như thế, có sự giao thoa giữa các cái cái nền văn hóa, giao thoa giữa các cái nguồn cái âm nhạc khác nhau nhưng mà cùng có một cái hướng đều là hướng tới cái sự mà thấu hiểu nhau và cũng là như là đúng rồi, đấy, cho nên bạn biết hả, cái điều mà càng nhiều nghệ sĩ của Việt Nam mình có thể hát chung với các nghệ sĩ nổi tiếng của thế giới không cần nổi tiếng nữa, nghệ sĩ của thế giới thôi là cũng là một điều tốt nữa.
Ừm, đúng ha. À, có một cái điểm chung ở giữa, ừm. Ờ, điều đ chứng minh, đúng hông? Ưm, một cái vị thế. Ừm, đúng rồi, ừm, rất là hay nha. Hy vọng là trong tương lai là sẽ có thêm nhiều cái bài hát như vậy nữa để mà nâng tầm cái nhạc Việt hơn. Tối nay cám ơn bạn rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ cho mình về vấn đề là văn hóa Pop nước ngoài ảnh hưởng như thế nào đến gu âm nhạc, ờ, Việt Nam ấy. Mình thấy những cái kiến thức này nó cũng sâu rộng và có cái cái, gọi là, cũng có rất là nhiều cái sự, ờ, bổ ích trong đó nên là cảm ơn bạn rất nhiều nha.
Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm, ừm, mình cũng rất là cảm ơn bạn đã nãy giờ ngồi nghe mình chia sẻ về cái âm nhạc vân vân nha. <laughs> Bye bye.
<chuckles> Hông có gì nha. Ừm, bye bye!